Ah, okay, interessant. Und da wollte ich erst mal fragen, also, bevor wir jetzt darauf eingehen, wie das jetzt oder wie du da die Ordnung reinbringst. Wie sieht denn dein Familienalltag überhaupt aus? Also, was wie ist denn die Struktur aufgebaut? Das ist ja auch noch mal 'n wichtiger Aspekt, der das Ganze, glaube ich, noch mal beleuchtet.
Mhm. Ja, das stimmt. Also, ich habe 2 Kinder, mittlerweile sind die 4 und 7 und wir leben jetzt seit 'nem 1/2 Jahr auch zu 3. Vorher waren wir zu 4. mit dem Papa und jetzt sind wir getrennt. Und, ähm
Mhm. Mhm.